Да, конечно, конечно, да. Рабочий день заставлял меня включаться, иначе какая это работа? <chuckles> Ну, она же всё равно была работа, плюс потом ещё навешалась больше ответственности на меня. Но вот вот эти вот все плюсы, они ни ни с чем не
М. Мгм. Мгм. Ага.
Они, то есть, вообще, вот ты сказала: "Давай о плюсах поговорим". Плюсы- это распорядок дня, который я могла корректировать, это куча времени экономится, это более расслабленное состояние. Это, опять же, как выяснилось впоследствии, ещё и материальная экономия. Оказывается, сразу каких-то куча странных вещей, типа взять обеды с собой, кофе на вынос там, я не знаю. Кстати, нет, я всё равно ходила везде обедать. Я ходила из дома обедать, потому что особо времени готовить тоже, как бы, не всегда было.
Мгм. Мгм. Так, м. Ну-ка ап Ага. А, кстати. <chuckles> Мгм. Да, на самом деле интересная мысль по поводу, да, каких-то финансовых издержек. Интересно, да, может быть, на чём-то ещё можно сэкономить, вроде как офисного, там, не знаю, стиля одежды или что-то такое. Было у тебя какие-то?
На офисном стиле одежды, однозначно, очень сильно можно сэкономить. У меня следующая после этой просто работа была очень офисная с очень строгим дресс-кодом. И прям это значительная статья расходов. Да, я вот после этого рискнула выйти в офис, решила карьеру сделать.
Мгм. Мгм. <chuckles> М-да. А почему? Ага, расскажи, почему и, как бы, как ты, э, до договорилась с собой внутренне, что ты теперь не будешь работать вот удалённо, а надо идти в офис.

Ну, как сказать, возможность. Сейчас это уже не возможность путешествовать и переезжать. Путешествовать и переезжать я стала немного позже. Ну да, в какой-то момент повлияла. Я после той работы нашла такой формат занятости и работы, которую я вообще могла. Был бы компьютер и интернет, можно хоть с коленок делать.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Прекрасно, очень здорово! А, ну, вообще прекрасно, вот твой опыт, да, действительно показывает, вот как человек нашел, э, вообще своё. А есть ли у тебя примеры, ну, это точно не твой, но, э, не пример тебя, но, может быть, твоих знакомых, или вот когда ты руководила отделом удаленным, у кого не получалось? Вот не знаю, человек выключал телефон, отказывался работать. <chuckles> Да, кому не подходит такой формат? Расскажи.
Есть есть есть. Есть люди, которые начинали жёстко тосковать по человеческому общению, приходили в офис всё равно и так далее. Они говорили: "Я не могу собраться дома". Они говорили: "Я дома всё время чувствую, что мне нужно что-то готовить или делать что-то другое". И, ну вот, люди просто другого формата, да. И вот здесь недавно разговаривали с, э, подругой о виртуальных коллегах. Я говорю: "Я очень люблю", ну, я давно к этому привыкла, да. И я очень люблю, э, что я своих коллег не в мне очень нравится, что я своих коллег не видела ни разу в жизни. И самое прекрасное в моей работе, это то, что я их и вряд ли когда-либо увижу, да. И тут она говорит: "А я именно поэтому скучаю, для меня это минус! Для меня это проблема!"
Ого! Мгм. Отвлекались. Мгм. Мгм. Да-да. <chuckles> Ага. Та. А! Ага. Корпоративная жизнь. Мгм. Да, вот это офисная с среда. <chuckles> Понятно.
Так, а, да в смысле? <chuckles> Да-да-да. Я такая: "Да в смысле?" Это же столько отнимает сил, энергии, продуктивности, вот эти вот взаимодействия лишние. Ну, видимо, это у меня, потому что я интроверт махровый.
Ага. Понятно. Мгм.